Ya, son zamanlarda böyle günlük rutinimde, işte, günüme başlıyorum ama, işte, 1-2 saat sonra konsantrasyon kaybı, işte, eee, karar verememe gibi durumlar yüzünden böyle günlük işlerimde aksamalar oluyor. Eee, kendimle böyle sık sık yüzleşmeye başladım. Bu normal mi, değil mi? Her insan bunu yaşıyor mu? Iıı, hissettiklerim ı farklı şeyler mi diye, eee, bu aralar aslında bir bayağı bir üzerine düşmeye başladım bu durumun.
Hı hı. Evet.
Sen ne düşünüyorsun?
Hı hı. Eee, tabii, gördüğüm kadarıyla bir son zamanlarda konsantrasyon eksikliğinden şikâyetçisin. Günlük işlerde de zorlanmayla, eee, açığa çıkıyor bu. Eee, aslında konsantrasyon zorluğu ve karar verememe günlük hayatın akışını ciddi şekilde zorlaştırabilen bir durum. Seni çok iyi anlıyorum. İşte, çoğu zaman insanlar da şöyle şikâyet eder, işte, bir işe başlamak bile zor geliyor, yani, ufacık bir şey bi bile. Hani, başlamak istesem bile başlayamıyorum ya da zihnim çok, ııı, dolu hissediyorum, odaklanamıyorum, eee, ya da enerjim yok, enerji düşük. Aslında bu durum genellikle, işte, aşırı stresten olabiliyor, uyku sorunlarından olabiliyor. Eee, sence sen bunların herhangi birini yaşıyor musun?
Evet. Çok. Aynen öyle. Uyku problemim de var son 1 yıldır aslında. Eee, yat yatmayla ilgili bir sorunum yok. Hani, çok erken yatmasam bile, işte, 23.00 - 00.00 gibi, eee, hani, en geç 1.00 gibi. Aaa, o o da olmuyor.
Hı hı.
Zaten Hollanda şartlarına ayak uydurdum geldikten sonra bi birkaç senede, eskiden daha geç yatıyordum ama böyle gi iii, sabaha karşı veya işte, gece diyeceğimiz 4.00 - 5.00 gibi falan bu aralar çok sık uyanıyorum ve bir daha, böyle, uykuya dalamıyorum. Yani, bir derin uykuya dalmada da, eee, bir problemim var. Acaba uyku probleminin, eee, geçmişi daha mı eski onu da düşünmüyor değilim açıkçası, yani, çünkü bazen gün içerisinde de kendimi yorgun hissediyorum. Böyle, hani, sanki bir gün önce hiç uyumamışım, hani, böyle, day dayak yemişsin derler ya, hani, o şe o tekil o şekilde de hissettiğim oluyor ve vitamin alarak vs. alarak, eee, kendimi ayakta tutmaya çalıştığım zamanlar da çok oluyor aslında.
Hı hı. Anlıyorum. Hı hı. Anladım. Eee, aslında uyku sıkıntısı, eee, birçok sebepten bir tanesi olabilir. Gerçekten de konsantrasyonu, eee, etkileyen bir durum kalitesiz bir uyku çekmek. Eee, peki bu konsantrasyon eksikliğini, eee, ne kadar zı zamandır hissediyorsun ve bu gerçekleştikten sonra, eee, bir olay yaşadın mı?
Hı hı. Yani, s eee, yaşadığım en büyük olay tabii ülke değiştirmek son 3 senedir, eee, yeni bir ülkede yaşıyorum. Belki bu hâlâ beni derinden etkiliyor da olabilir. Yani tam adapte de olduğumu düşünmüyorum. Çünkü özeleştiri yapıyorum kendime. Dönmeyi bile düşünüyorum bazen aslında. Eee, <chuckles> dön döneceğim yer de çok iyi değil bu aralar ama, eee, yine de insan böyle, hani, eee, kuşu altın kafese koysalar, hani, yine, hani, mutsuz olursun, ııı, diye bir atasözü vardır ya, o o, ııı, kafadayım bazen böyle. Aman, ne olacak, geri döneyim eski alışkanlıklarıma. Çünkü alışkanlıklarım çok değişti. Hayatım çok değişti. Çevrem, eee, değişmekten ziyade, çevremin çoğu kayboldu, kaybettim, eee, çevremi. Yani kaybettim derken, eee, artık arkadaşlarımla görüşemiyorum, onlarla dışarı çıkamıyorum. Yeni arkadaşlıklarım o kadar yok vs. vs. Eee, işim farklı bir iş. Eee
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.
Eski işimi de özlüyorum bu arada.
Hı hı.
Dolayısıyla bunların hepsini böyle bir topladığımda, konsantrasyon, eşime de söylüyorum, yani, "Bende ciddi anlamda konsantrasyon kaybı var." diyorum ve karar verme yetimi de yani, özelliklerimi de kaybediyorum diyorum. Eskiden çok daha hızlı ve güçlü kararlar verebiliyordum. Bu da benim bütün günlük rutinime etkiliyor. Iıı, ciddi anlamda da zorlandığımı hissediyorum aslında.
Hı hı. Evet. Anladığım kadarıyla, aslında, bu ülke değiştirme durumu seni, eee, oldukça etkilemiş gözüküyor ve bu gayet de normal bir durum. Yeni bir kültüre alışmak, yani, sosyal, alışmış olduğun sosyal çevreden uzaklaşmak ve onları yavaş yavaş kaybetmek, yeni bir ülkede, yeni bir kimlik arayışı gibi sorunlarla beraber işini de değiştirmişsin ve bazen eski işini de özlediğinden bahsediyorsun. Tüm bu uyum süreci, aslında, 3 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmesi beklenemez ve dolayısıyla bu noktada kendine çok yüklenmemeni, eee, istiyorum. Konsantrasyon konusunda ise, eee, şöyle bir soruyla, eee, devam etmek istiyorum. Eee, daha önce hiç, eee, ya, gayet de konsantre olduğunu hissettiğin bir dönemden geçtin mi, yoksa bu konsantre olmama hâli sürekli yaşanan bir durum?
Evet. Hıı. Hı hı. Eee, yok, daha iyi ha hâllerimi, durumlarımı, zamanlarımı kesinlikle hatırlıyorum. Yani, eee, bir kere çok daha verimli günler yaşa geçirdiğimi hatırlıyorum. Hani, sabah kalkıp, işte, işlerimi yapıp, işlerimden sonra evimle ilgilenip, işte, alışveriş vs. hani, bir 24 saate yapılabilecek bir sürü işi sıkıştırıyordum aslında. Şimdi bu işlerin yarısını yapamıyorum. O 24 saat de bana sanki 24 saat çok yoğunmuşum gibi geliyor ama bakıyorum, günün sonunda eskiden yaptığımın yarısı kadar iş yapmışım, eee, ve böyle, eee, verimli de değil. Hani, iş hayatında vardır, verimli bir gün geçirmek vs. gibi. Bu verimi de kaybettim. Yani, eee, çok çok daha verimli olduğum, işte, çok çok daha konsantre, o güne konsantre olduğum, eee, durumları hatırlıyorum. Biraz böyle şeyim de yok, yani, hani, haftaya başlarken, güne başlarken böyle biraz böyle, eee, inancımı da pek, eee, sağlayamıyorum. Yani, inancını kaybetmek durumu olur ya, o tip durum da var aslında.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, gördüğüm kadarıyla daha önce çok konsantre olduğun dönemlerden de geçmişsin ama şu anki yaşadığın süreçte, eee, 24 saatin yetmediğinden bahsediyorsun, işte, birtakım işleri halletmeye çalışıyorsun ama o zaman sana yetmiyor gibi. Bununla beraber belki de, hayata karşı bir de bir motivasyonun düşmüş gibi, eee, görüyorum seni. Eee, peki daha önce hiç depresyon gibi bir geçmişin var mı?
Aynen. Evet, kesinlikle, he, öyle. Hatırladığım kadarıyla yok, yani, eee, böyle bir teşhis veya bir doktor yardımı durumu da yok, daha önceden. Eee
Hı hı. Peki tükenmişlik hissiyatı yaşıyor musun?
Yani, eee, yapmam gereken çok bir şey var diye düşünüyorum. Kendi adıma başarmam gereken çok şey var diye düşünüyorum ama bazen de hiçbir şey yapmak istemiyorum. Yani, eee, bunun adı tükenmişlik sendromu ise evet olabilir. Yani hiçbir şey yapmak istemiyorum, hani, hayata, eee, hani, bir ciddiye almak yerine hiç ciddiye almıyorum, salıveriyorum. Yani, eee, geçenlerde görmüştüm, eee, bir örnek, eee, zorunlu olmasam işte tuvalete gitmeyeceğim, yemek yemeyeceğim gibi bir, eee, figür vardı Türkiye'de. Ondan sonra, bazen ben de böyle zorunlu olmasam evden çıkmayacağım havasında olduğum durumlar oluyor. Eee, bu da tatsızlık veriyor, ya, aslında insana.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı, evet görebiliyorum, genel olarak bir hayattan zevk almama da mevcut gibi. Peki, gerçekten severek yaptığın aktiviteler var mı?
Var bunun yanında, hani, aynı zamanda aktifim de, yani, hani, evde de oturmuyorum de söylediğim gibi, pek vaktim de yok aslına bakılırsa ama isteksizlik mi? Evet, isteksizlik var. Hani, o şevkle, o keyifle yapmıyorum. Eee, bir şeyi böyle yaparken kendimi zor atıyorum, mesela yaptığım hobiler var, tenis oynuyorum mesela. Eee, ama mesela ona bile giderken böyle, hele kış ayları şimdi, falan, böyle, eee, çok isteksiz, böyle, is yarım ayak gidiyorum öyle söyleyeyim, yani. Zaten onlar da olmasa
Hı hı. Evet. Hı hı.
hiç böyle, hani, oyunda kalamayacağım. Onlar sayesinde böyle 1-2, eee, güzel aktivite, eee, anları sayesinde böyle, eee, hayatın içinde, oyunda, eee, kalmayı başarıyorum diye düşünüyorum aslında.
Evet. Hı hı, anladım, eee, peki bu içinden çok da gelmes gelmese de y yapman gereken o küçük görevleri yaptığın zaman peki tatmin eee, kâr hissediyor musun?
Yani görevine bağlı biraz. Ama, ııı, yani, mesela ev işleriyle alakalı hiç zaten isteksiz Ben eşime de pek yardım etmiyorum. Aslında bu iyi bir şey değil, yani. Hani, onun yükü benden daha ağır. Eee, normalde ona çok daha fazla yardım etmem gerekirken etmiyorum. Eee, neyse ki tartışma yaşamıyoruz bu konuyla alakalı, çok anlayışlı. Emm, ama, hani, dışarıda yaptığım 1-2 böyle görev vs. gibi durumlarda, bazen, böyle, güzel hazlar hissediyorum tabii, yani, her insanın olduğu gibi. Eee, keyif aldığım durumlar olabiliyor ama genel olarak böyle bir, eee, yaptığım iş de beni tatmin etmiyor. Yani, hani, bunları zaten ben, hani, 10 katını yapıyordum daha önceden. Hani, çok daha, eee, zor süreçlerin üstesinden geliyordum, hissiyatına kapılıyorum. Böyle yap yaptığım iş şu anda çok basitmiş gibi geliyor, ne yaparsam yapayım.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Güzel. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Belki de, eee, senin önemli, eee, yaşadığın sıkıntının kaynağı budur. Yani sen çok daha zorların zorlukların üstesinden gelmiş biri olarak, şu anki, eee, yaşadığın hayatın konforu, belki de iş yerinde daha basit bir işi yapıyor olma durumu senin motivasyonunu, eee, düşürmüştür. Peki bu noktada profesyonel hayatında daha büyük bir sorumluluğun altına girme gibi bir imkanın var mı?
Hı hı. Öyle zaten daha basit bir iş yapıyorum, evet. Eee, belki zaman içinde olacak. Şu anda zaten arayış içerisindeyim, eee, ama istediğim, emm, yani, daha önceki profesyonel hayatımı yakalayamadım burada kesinlikle. Yakın zamanda da yakalayamayacağım gibi gözüküyor. Bu da zaten beni, eee, ımm, yani, konsantrasyonumu kaybetme nedenlerimden biri de bu aslında.
Hı hı. Evet. Hıı. Çünkü bazı insanlar gerçekten de büyük sorumlulukların altında daha enerjik, hayata karşı daha tutunaklı olabiliyorlar ve kendilerini, eee, olduğundan daha, yani, kendi yeteneklerini göstermelerini, tam yeteneklerini göstermeleri pek de gerek kalmayan yaşam hâlinde de s yaşam standartlarında ya da kariyer, eee, hâlinde de, eee, birazcık enerji düşüklüğü yaşayabiliyorlar. Yani, o, eee, mücadele hissiyatıyla yaşıyor bazı insanlar. E, sen kendini böyle biri olarak tanımlar mısın?
Hı hı. Evet, anladım. Hı hı. Eee, çok tanımlayabilen bi yani, çok tanımlayamıyorum çünkü benim etrafımda da böyle göç etmiş ve çok zor durumlara düşmüş arkadaşlarım oldu. Çok çok daha mücadeleci kişiler, onları d ayakta alkışlıyorum. Yani, kendi yüzlerine de söylüyorum. Hani, ben o durumlara düşsem senin kadar olamazdım da diyorum aslında. Yani, o mücadele, eee, o isteksizlik, eee, mücadele etmeme isteği de v v var bende, yani, öyle söyleyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı, <smacks lips> anladım. Peki bu noktada hiç profesyonel destek almayı düşündün mü?
Ya, çok zaman zaman düşünüyorum ama en güzel profesyonel destek de ben böyle arkadaşlarımla sohbet etme, eee, böyle, eee, karşılıklı sohbetler bana çok iyi geliyor. Zaman zaman onları yapıyorum. Böyle bir, eee, içki sofrasında falan o iyi gelebiliyor. Gayet de iyi geliyor aslın
Hı hı. Ne güzel. Hı hı. Evet belki de hani sosyal, eee, hayatını birazcık daha canlandırmak sana iyi geliyordur.
Yani bu, kesinlikle canım. Eee, keşke daha çok yapabilsem.
Hı hı. İii, tabii anladım. Eee, bununla beraber profesyonel desteği de tekrardan değerlendirebilirsin.
Aynen öyle. Verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ederim. Eee, çok güzeldi benim için.
Rica ederim.